لا يعني هو كان مدرّس، وكمان بيوزع على ال على زمايل له المدرّسين في المدرسة في الشغل كمان، يعني مش بس على الجيران! آه ما شاء الله، والله ده
إمم، ب وزمايل أمي كمان، <laughs> باقول لك كان بيدّي نُص البلد تقريبًا.
فعلًا عادة جميلة والله، طب كويس أوي، احكِ لي أنت قُلت لي أول حاجة هو حدد المكان اللي هو بيبقى غرفة أو حتّة عندكم في الأوضة ركن كده، اللي هو بيحط فيه آآ، البرطمانات ويبدأ اللي هو يخلل ده، احكِ لي بعد كده بقى المرحلة بتبدأ إزاي؟
أيوه، آه. بالضبط. يخلل آه، كان ييجي بعد نهاية رمضان آه، كان ييجي نهاية رمضان اللي إحنا فيه ده مثلًا، ويروح ي يجهّز بقى يجيب ال ال ال ال ال الخضار اللي بيستخدمه والحاجات اللي بتُستخدم في المخلل دي كلّها، ويجهّزها ويجيبها كلّها، ويبدأ بقى إيه، يا ي ينضفها ويغسلها ويبدأ يعتّقها بقى في البتاع ده ويحطها، وكان كان في حاجات معيّنة كده تِرِكّات يحطها، كان مثلًا يقُول لي مش عارف حُط آآ، شوية مَيّة بسكر، مش عارف إيه علشان تحافظ على إيه، ويحط إيه على الوش ومش عارف إيه من تحته، كانت تفاصيل أنا م
آه، ده كان دارس الموضوع بقى كمان.
بالضبط آه، كان يعني لدرجة إن كانت الناس اللي بتاخد منه تقُول له طب ما تعمل مصنع، يعني كانوا عايزينه يعمل مصنع، علشان هو شاطر فيه.
آه، و ويبقى مصدر شغل بقى مصدر رزق
يبقى مصدر شغل، بس هو عمره ما فكر فيها كشغل، عاش حياته كلها يعملها وعمره ما فكر إن هو يحوّلها شغل، نهائي، ما اعرفش ليه حتى لغاية دلوقتي، ما لحقتش أسأله يعني، الله يرحمه، فبس ف آه.
الله يرحمه، طيب قُل لي بعد أنت بتقُول لي قعد فترة سَنة، يعني هو بي بيحط كُلّ فترة مثلًا يقوم قايل لك إيه، حُط مش عارف مَيّة بسكر، حُط مكونات كده هو ب هو عارفها بيحطها علشان أسباب هو كان قال لك عليها أو بس أنت ما انتاش فاكرها آه.
بالضبط وكان مش فاكر، آه آه هو ال أسباب المَيّة بسكر عشان تحافظ على الحاجة، باقي الحاجات مش فاكرها، المَيّة بسكر دي الوحيدة اللي معلّقة، لأن أنا كان بالنسبة لي إزاي سكرعلى ملح؟! فكان هو بيقُول لي عشان دي تحافظ على المخلل يعني، وكان كُلّ حاجة وليها موسمها، يعني كان مثلًا يقُول لك مش عارف الزيتون أول حاجة تتخلل، ال مش عارف الليمون آخر حاجة تتخلل، الخيار مش عارف يتعمل إيه، آه.
إمم. آه فهمت. إمم. آه، يعني كمان بترتيب معيّن، يعني مش كله على بعضه وكده وخلاص، لأ ده لها ترتيب ده ده
بالضبط آه، لأ مش كله مع بعضه كان كل حاجة ليها الموسم بتاعها.
إمم، ده هو لأ عامِل إتقان كمان في ال في في في العمَل بتاعه، يعني هو عمل خيري وكمان مُتقِنه، والله حاجة حاجة جميلة، طَب واللي كان بيتكلف على اللي بيجيب المواد الخام دي اللي بيتكلفها مين؟
إمم. أيوه بالضبط.

إمم. طَب
آه، فبس ف ف آه، فالموضوع كان بالنسبة لي، عارف أنت اللي هو في البداية زي ما قُلت لك إن أنا شايفه إن أنا مش مُجزي وإنّه الموضوع مُكلِّف والموضوع تعَب علينا، كطفل بقى وشايف إن أنا باتعَب عشان أرُوح أوزّع على الناس وكده، بس وبعدين لمّا كبِرت، أنا عايز أقول لك إن رمضان فضِل مرتبِط معايا إن أنا لازم من ساعة ما والدي الله يرحمه اتوفّى و والعادة انقطَعت شِبه يعني فضلِت مكمّلة فترة و وبعدين انقطعِ آه، آه.
آه، ب أنا كنت لسه هاجي معاك للنقطة دي، كنت هاقول لك أنتم بَعد بَعد ما والدك الله يرحمه مات، آآ ما فكّرتوش مثلًا إنك تكمّلوا العادة دِيًا، حد مثلًا من العيلة عَندكم أنت أو أخواتك أو والدتك أو أيًا كان ي يحاول يكمّل العادة دِيّة؟ آه.
أنا عايز أقول لك آه، عايزة أقول لك إن والدي اتوفّى في شهر 1 وكان في سنة 2020 يعني وكانت وكان رمضان في شب ساعتها في شهر 4 أو 3 وكان عامل المخلّلات دي، أنت متخيل إنه هو اتوفّى وما لحِقش يوزّعها على الناس وقتها؟ فاللي هو آه آآ، جات والدتي بقى بَعدها وقرّرِت هي لازم تعمِل العادة وما تبطّلهاش، اللي هو اللي كان عامِلها وعملِت مخلّلات في السَّنة دي ووزّعِتها على نفْس الناس هُم، هُم نفْس الأشخاص وجات السَّنة اللي بَعدها عملِتها والسَّنة اللي بَعدها فضِلِت كذا سَنَة بَعدها لغاية 3 سنين، لغاية ما ب آه، لغاية ما بعد كده آآ تعِبِت يعني من يعني يعني تعِبِت بدنيًا وما عادتش قادرة، آه بالضبط، وخصوصًا الموضوع من ساعة برضه ما والدي ات اتوفّى، هو اللي كان بيشتري الحاجات دي، هو اللي كان ن ناصح في شِرَى الحاجات دي، شِرَى الخامات نفْسها، إحنا ما بنعرَفش نشتري الخامات.
آه. ما شاء الله! ما عادِتش قادرة بقى. فاهمك، آه، آه. هي بقى ما عادِت ما عادِتش قادرة بقى تلِف إنها تدوّر على الخامات، أنت قُلت لي كلّ حاجة بيجيبها في موسِمها، آه، كلّ حاجة بيجيبها في الموسم بتاعها، وكلّ حاجة بيجيبها من ال من المكان بتاعها، يعني قُلت لي مثلًا الزيتون بييجي في وقت معيّن، البصل في وقت معيّن وبيحاول آه، ف فالموضوع ده صعب ده هيبقى صعب طبعًا عليها ومرهِق لها جدًا. طَب
و ومش شاطرة زي بابا. آه، ما كانتش شاطرة فيه، آه. بالضبط. و وإحنا وإحنا ما نعرَفش نشتري الحاجات دي، فكان صعب علينا وعليها، وفي نفْس الوقت إن هي برضه مش ال بالخِبرة الكافية اللي عَند بابا، كان عَنده خِبرة كبيرة في الموضوع من حُكم ال التعامل والنصايح والحاجات اللي كان بيسأل فيها ويقرا فيها، فبس، خصوصًا إن و والدي كان بيشتغل مُدرِّس مَكتبات، فكان بيقرأ في كُتُب وبعض الوصفات ويجيب كُتُب ووصفات ومش عارف إيه، ف آه، كان الموضوع عَنده ثقافة.
امم. آه، والله ما شاء الله، يعني هو ات اتعلّمها من نفْسه، هو اتعلّمها من نفْسه ما حدّش علّمها له؟ آه.
آه من نفْسه آه، لا، لا، لا، ما حدّش عل من نفْسه.